Certo, certo. Guarda, è interessante questa cosa che dici, no, della correlazione con la cultura forte che c'è dietro e questo mi mi fa supporre che comunque tu non ti limiti semplicemente a parlare questi dialetti, ma, in qualche modo, hai anche delle conoscenze di tutto quello che c'è dietro, no?
Eh, beh, sì, diciamo che, mhmm, mi piace informarmi, ehm, e quindi ho delle conoscenze su entrambi i dialetti che sono molto particolari, no?
Ecco. Sì. Okay, okay. Eh, non è una cosa scontata, no? Ci sono diverse persone che parlano delle lingue o dei dialetti, ma di fatto non hanno delle vere e proprie conoscenze di quello che che le ha determinate, diciamo.
Ehm, uhm no, assolutamen Appunto, appunto. E poi, comunque, io sono sono stato, sin da quando ero piccolo, sempre esposto al dialetto, perché i miei nonni, da parte di mia madre, vivono in una in un paese di 5000 abitanti, quindi molto isolato, ehm, dovevo necessariamente
Mh-mh. E. Ah, okay. Sì, quindi proprio un paesino. Sì.
parlare dialetto con loro o comunque rivolgermi a loro con determinate espressioni in dialetto perché era il modo più
Certo.
veloce per comunicare.
Okay, okay. Una forma comunicazione principale, mi sembra di capire. Quindi, insomma, che tu volessi o meno per farti capire dovevi, ecco, necessariamente <chuckles> implementare okay. Ho capito, ho capito. E senti, allora, dato che abbiamo mi ha hai tirato fuori, no, la l'aspetto culturale, mi chiedevo se nel tuo informarti o magari anche semplicemente basandoti su cose che ti sono state raccontate da uno dei tuoi genitori, ci fosse qualcosa nello specifico che che ti piace tanto e che ti è rimasto in testa e che ti sentiresti di di condividere, ehm, una curiosità, insomma?
Mh-mh. Esatto. Dovevo per forza, non avevo altra scelt Mh-mh, mh. Ah-ah. Mh-mh. Mhmm, fammi pensare. Allora, <tsk> ad esempio, nel dialetto di mio padre, quindi parliamo del tarantino, ehm, in nel mio dale nel dialetto di mio padre, uhm, la parola per pettegolo o pettegola è "pittidaro" o "pittidara".
Mh-mh. Ti? Okay. Sì?

Assolutamente sì, e ti spiego anche cosa: allora, nel dialetto di mio padre in realtà non si ehm, non ne se ne trovano tante di canzoni. Ehm, ti spiego anche il motivo, perché il dialetto di mio padre, dal cittadino stesso non viene considerato bene, cioè viene considerato come una cosa un po' rozza e un po', insomma, da dimenticare, da accantonare, anche se tutti la parlano, no?
Okay. Okay, vai. Sì. Dimmi, dimmi. Mh-mh. Ah! Sì? Ah, ho capito, quindi c'è un po' questo stigma attorno, diciamo, mh-mh.
Mh-mh. Esatto. Invece nel nel salentino, il dialetto viene non solo, ehm, esaltato, ma proprio celebrato, proprio giornalmente. E, quindi, ci sono persone che fanno delle canzoni che sono dialetto inglese, quindi dialetto e poi parlano in inglese, o addirittura canzoni molto famose nell'area salentina come Le radici ca tieni oppure la pizzica. La pizzica è, mhmm, cantata in dialetto salentino, quindi che poi è molto vario anche quello. Però, sì, queste fanno parte della mia quotidianità, ti devo dire la verità, perché, uhm, le ascolto non dico gio ogni giorno, ma molteplici volte alla settimana. <chuckles>
Mh. Sì? Mh-mh. D ah! Okay, <chuckles> certo. Sì. Mh-mh. Ho capito. Okay, dai, vi Mh-mh. Okay, molto bene, molto bene. E immagino che, allora, ci siano delle occasioni in cui vengono organizzati dei momenti in comunità, delle delle feste magari di paese in cui capita, no, di avere queste canzoni in sottofondo e di ballare o quant'altro. E ti piace partecipare volentieri a questi momenti?
Bello. Ah-ah. Guarda, li organizzo, <chuckles> cioè sono quel tipo di persona che mh, ehm
Ah! Ma dai! che che sorpresa! Adesso mi verrebbe da dire: "Lampo" in effetti. <chuckles>
Esatto, esa hai capito molto bene l'utilizzo, uhm, di questa parola, brava! <chuckles> Ehm, ecco, sì. L li organizzo comunque, so faccio parte delle persone che organizzano questi eventi tra amici, ehm, magari affittiamo un locale e quant'altro, invitiamo persone e poi ci divertiamo tutti insieme e balliamo la pizzica, balliamo insomma a anche altro. Però, sì, e, insomma, in tutto ciò, il dialetto ha una funzione principale che è quella di comunità e che è quella di, diciamo, unire le persone.
<chuckles> Okay. Sì? Dai! Okay. Mh-mh.

Per descrivere che, in italiano, c'è della pioggia, ma non sta piovendo così tanto da definirla pioggia, quindi una sorta di sputacchiare <chuckles>
Sì. Okay.
si dice "sigiscia".
Ah, okay, sigiscia. Mh-mh.
Okay. Ehm, però in italiano non puoi esprimerlo con 1 parola, cioè devi proprio dire una intera frase che vada a spiegare il significato.
Ah, beh, è vero, è vero, hai ragione, hai ragione.
Quindi questo è uno dei casi. Poi parliamo, ad esempio, ehm, nel dialetto di di mio padre per, ehm ecco, questo non è un insulto, però è una parola molto forte, per, ehm, diciamo, insultare una persona che s si sta, ehm, comportando da bambino o comunque da, mhmm, irresponsabile.
Mh-mh. Okay. <chuckles> Mh-mh, in maniera un po' infantile, immatura, dici? Mh-mh.
Esatto. <chuckles> Si utilizza la parola "bimbo asquato", ecco
<laughs> Oka
che s s sostanzialmente significa: un bambino con il cervello sciolto, o un qualcosa del gene Esatto, quindi fa molto ridere, ha un'assonan
Sì. Ah! Okay, okay, ho capito, ho capito. Beh, interessante questa cosa, quindi praticamente ci sono veramente delle parole che se provate a tradurre letteralmente in italiano richiederebbero proprio un'intera frase sviluppata, no? Ah!
Sì d devi chiedere proprio a un una spiegazione di un capitolo intero in realtà, quindi sì, poi sono parole che solo la comunità, insomma, a cui il dialetto appartiene può può capire, questa secondo me è la cosa meravigliosa.
Eh, sì, sì. Mh. Okay, ho ho capito, ho capito. Beh, molto, molto bello questa cosa che mi hai appena spiegato e tutte queste curiosità che mi hai appena dato. Senti, io mi stavo chiedendo poi un'altra cosa, no? Ehm, abbiamo capito che il dialetto comunque anzi, entrambi i dialetti dei tuoi genitori li parli, li metti in pratica, molto spesso superficialmente, a volte per aiutarti con tutte queste espressioni che in italiano non ci sono. Mi chiedevo se si limitassero alla alla sfera verbale oppure mi mi spiego meglio, oppure ci f se ci sono delle mhmm, delle forme d'arte in cui questi dialetti fanno, effettivamente, parte della tua vita. Ad esempio se ti capiterebbe volentieri, non so, di ascoltare una canzone in c uno di questi dialetti.
Mh, ah? Mh-mh.

Allora, la utilizzo superficialmente, quindi sì, comunque, ehm, il dialetto lo utilizzo dove non arriva l'italiano, poi ti spiegherò in che senso. Però, uhm, però sì, ci sono delle parole che utilizzo sia del dialetto di mio padre che del dialetto di mia madre, che comunque mi, uhm, permettono di esprimere situazioni, ehm, sentimentali o situazioni proprio di condizioni fisico-psicofisiche, ad esempio l'essere stanchi, no? Quindi, uhm, ad esempio nel dialetto di mia madre essere stanchi è "stau fiacco", cioè io sono stanco.
Okay, sì. Mh-mh. Ecco, dai che son curiosa. Mh. Mh-mh. Okay.
Ehm, e quindi per, uhm, per per descrivere questa cosa, quando sono anche nella mia città io dico "stau fiacco" o "sctau fiacco". E quindi l'ho resa un po' un po' mia come espressione, ehm, così com'è, e insomma, uhm, esatto, è parte di me, così come tante altre. Ad esempio, fammi pensare, mhmm
Mh-mh. Okay, okay, ho capito. Certo, certo, è un po' un po' parte di te insomma. <chuckles> Sì. Dimmi, dimmi, ti ascolto.
la parola "lampo", quindi L-A-M-P-O, uhm, che appunto significa "lampo", è una sorta di intercalare che si utilizza per dimostrare tantissime cose, ad esempio impressione o, uhm, espressione di qualcosa, o incredulità oppure una uno spavento, e quindi lo utilizzo talmente tanto.
Okay. Mh. Ma dai. Sì. Okay. Okay. Beh interessante questa cosa, quindi insomma, cioè, uhm, magari basandomi anche sull'esempio che mi avevi fatto prima del l'origine della parola dialettale di pettegolo, cioè io trovandolo interessante, volendo avrei potuto risponderti con "lampo", dici che aveva senso in quel contesto?
Assolutamente sì, sì, sì. Sarebbe sarebbe stato molto sensato. Oppure, ad esempio, si potrebbe utilizzare, uhm, fammi pensare, allora tipo <tsk> noi parliamo, io ti dico "Ho vinto alla lotteria 100 €", tu non ci credi e potresti dirmi: "Lampo". Quindi è una questione proprio di <chuckles> capito? Un'incredulità.
Ah. Okay, ma pensa. <chuckles> Sì. Okay. Sì. <chuckles> <chuckles> Capito, ho capito. Quindi insomma prende proprio sfumature diverse a seconda della circostanza, a seconda del tono.
Sì, sì, sì, devi allungarlo, lo devi accorciare, a seconda del della frase. Esatto, s sì, sì.
Okay, okay, è proprio un vero e proprio intercalare come mi avevi detto, insomma, fantastico, fantastico. <chuckles> Mi piace questa cosa. Senti, ad un certo punto mentre stavi parlando mi avevi detto che ti piace utilizzare il il dialetto era, dove l'italiano non arriva, o era il contrario? Non mi non mi ricordo, ecco fors ecco, se hai voglia di elaborarmi un po' meglio questo concetto, perché non non credo di averlo totalmente colto.
Esattamente. Esattamente. Mh-mh.